देखिए मुझे ना एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आजकल कि मैं ना अपने काम के प्रदर्शन को अ, के वज़ह से न मैं उसमें जैसे थोड़ा-सा अच्छे से नहीं कर पाई प्रदर्शन उसमें और उसके वज़ह से मुझे बहुत ठहराव महसूस हो रहा है अपने ज़िन्दगी में। और उसके लिए मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मुझे वापस प्रेरणा में कैसे जगाऊँ? कैसे हासिल करूँ? मुझे बहुत ज़्यादा अ, निराशा महसूस हो रही है। तो क्या आप मुझे कुछ ऐसे सुझाव दे सकते हैं जैसे मेरी प्रेरणा जैसे मेरा अ, ज वो वापस आ जाए?
जी, जी। बिल्कुल, जैसे कि आप, अपने प्रदर्शन से खुश नहीं है और आप उसके में जो ठहराव महसूस कर रहे हैं ना, उसमें आपको मोटिवेशन की कमी महसूस हो रही है। तो मैं क्या मैं जान सकता हूँ ये, किस तरीके के प्रदर्शन और किस तरीके का आप ये जो जो भी आप कर रहे हैं वो किस तरीके का काम है जिसमें आपको न ठहराव महसूस हो रहा है?
क्योंकि मुझे ए जैसे मैं घ घर में घर से ही काम करती हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी सारे अ, समय सीमाबद्ध काम मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर कभी बहुत ज़्यादा से कम समय के काम मिलते हैं कि, "इस इस समय सीमा में आपको ये काम पूरे करने हैं।" तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पाती हूँ और उसमें कहीं न कहीं मेरा प्रदर्शन बहुत ख़राब हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं हारूँ नहीं, इस वज़ह से मैं अपना बहुत शांति से, बहुत समय लेकर काम करना चाहती हूँ और उसमें बहुत निपुणता से अ, जैसे मुझे जो चीज़ आती भी है ना, उसको मैं भी 10 बार अ, पढ़ के और ठीक से करके अ, आगे देना चाहती हूँ, ताकि उसमें कोई त्रुटि ना निकले और मुझे कोई आगे से फिर कोई बात ना सुनाए कि, "ये अच्छा काम नहीं हुआ या ऐसा नहीं हुआ।" तो इस वज़ह से मैं आराम से बहुत, मुझे लगता है कि मुझे टाइम लगता है बहुत, लेकिन मैं वो टाइम लगा के काम करना पसंद करती हूँ, ताकि मुझे अ, बहुत ऐसे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैंने सही काम किया है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि काफ़ी समय बहुत समयबद्ध ऐसे काम आ जाते हैं और उसमें मुझे जल्दी-जल्दी काम करने में मुझे मुझे ऐसा लगता है, जैसा मेरा प्रदर्शन ठीक से नहीं हो पाता है और मैं बहुत ज़्यादा अ, निराशा महसूस करती हूँ और कई बार वो काम खराब भी हो जाते हैं, कई बार ठीक भी होते हैं, बट कई बार ऐसे लगता है मुझे, ख़राब हो जाते हैं, उसकी वज़ह से मेरी पूरी तरह से प्रेरणा ख़त्म हो चुकी है और मुझे बहुत ज़्यादा अ, निराशा हो रही है और अपने आप में ही एक तनाव महसूस हो रहा है।
जी। जी। जी। जी, बिल्कुल, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आप काफ़ी व्यथित हैं अ, काफ़ी तनाव में हैं और मुझे स जान के ना थोड़ा-सा काफ़ी अ, जी, मुझे भी बिल्कुल आपकी बातों से सहानुभूति है। आप आपकी मैं बिल्कुल मदद करना चाहूँगा, आप कुछ और सवाल मैं आपसे पूछूँगा, ताकि बेहतर मैं आपकी मदद कर सकूँ, जैसे कि अ, इस इस तनाव में आप महसूस कर रहे हैं, तो आपका ना मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या आप अपने प्रदर्शन में सुधार लाना चाहते हो? या फिर अ, आप चाहते हो कि आपकी बातें, आपके प्रदर्शन को लोग अब बेहतर तरीके से समझें? जैसे आपने कहा कि, "मैं धीरे-धीरे काम करती हूँ।" और इसपे में पूर्णतः आप सफल होना चाहती हो या 100% देना चाहती हो, तो आप क्या चाहते हो कि लोग क्या आपकी प्रदर्शन को अच्छे तरीके से समझें या फिर अ, अपने प्रदर्शन में आप और बेहतरी चाहती हो?
जी। जी, देखिए, विकास तो सबको चाहिए होता है, अपनी ज़िंदगी में, काम में भी चाहिए होता है, हमको प्रमोशन चाहिए होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुझे अ, उस चीज़ विकास से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर जो कोई भरोसा करके जो काम दे रहा है ना, वो मैं बहुत अच्छे से कर सकूँ। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं उनका सर ना झुकाऊँ, अगर उन्होंने मुझ पे विश्वास करके कोई काम दिया है, तो मैं उसको बहुत निपुणता से, बहुत सफ़ाई से और बहुत अच्छे तरीके से उसको अ, आगे जाके प्रेज़ेंट करूँ। पर वो उ वो ज़्यादा मुझे अ, चिंता रहती है कि अ, मुझे अ, ऐसा बोला जाएगा कि, "अरे! इसने अच्छे से काम नहीं किया।" तो कहीं न कहीं, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मुझे अ, वो जो हार है, वो जो अ, जिस तरह का वो सोच है, मुझे अपने अपने लिए वो सोच पसंद नहीं है कि, "इसको ये काम नहीं आता है या फिर ये, ये काम नहीं कर सकती है।" अ, जो भी काम मुझे दिया जाए, मैं उसे बहुत अच्छे से करूँ और हर किसी को ये लगे कि, "चाहे, ये थोड़ा-सा वक़्त लेके करती है, पर ये अपना" वक़्त लेके भी मैंने आज तक तो कभी भी ऐसा नहीं किया है कि मैंने बहुत सीम समय सीमा से कभी ज़्यादा दिया। मैंने हमेशा, जितना मुझे बोला जाता है, उससे पहले ही मैं करके देती हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी ऐसे बहुत ज़्यादा टाइट अ, समय सीमा दे दी जाती है, तब मुझसे नहीं हो पाता है, बट अदरवाइज़ तो मैं उसको समय से पहले ही, हमेशा पूरा करके आगे देती हूँ और मैं हमेशा तारीफ के आदत आदीन हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो अ, उस वजह से मुझे अ, लगता है कि मैं फिर वो ना सुनूँ, जो मैं अ, मुझे अच्छा ना लगे सुनकर कि इसका जो आगे का जो रे फ़ीडबैक आया, वो मुझे बुरा मिले, तो मुझे बहुत बुरा लगता है।
जी। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। काम में अगर आप प्रदर्शन से आप चाहते हो कि लोग आपके जो अ, का ऑफ़िस में चाहते हो कि आप लोग आपकी बात को समझें और आपके प्रदर्शन को कोई बुरा ना कहे। बिल्कुल, आपकी बात को मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ और आपको कहीं न कहीं प्रेरणा की भी कमी हो रही है, मुझे ये समझ में आ रहा है। तो क्या इससे अ, निपटने के लिए आपने कुछ उपाय किए हैं? अगर किए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ।
जी। हाँ, कई बार मैंने ऐसे सोचा कि अगर इतने ज़्यादा अ, तंग समय सीमा मुझे दे दी जाती है तो मैं उसपे दिए मना कर दूँ और मैं ये कहूँ कि शायद ये मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। और मैं दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं मैं वो कर सकती हूँ। पर कहीं न कहीं ऐसा होता है ना कि सामने से अगर आप पे इतना भरोसा करके आपको कोई देता है तो आप मना नहीं कर पाते हो। और आप मैं चाह कर भी वो चीज़ पे मना नहीं कर पाती हूँ और फिर मैं बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाती हूँ। तो मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं वैसा काम लूँ ही ना जो बहुत ज़्यादा मुझे तंग और तनाव में डाले। लेकिन अ, फिर भी मैं अ, कई बार उसमें अ, सफ सफलता हासिल नहीं कर पाती हूँ और फिर, वापस उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती हूँ।
जी। बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ। क्या इस समस्या की वज़ह से आपको और भी कुछ समस्या आ रही है जैसे कि आपको क्या नींद में प्रॉब्लम आ रही है? नींद अच्छे से हो नहीं रही है? या फिर अ, मानसिक तनाव बहुत हो गया है? या थकान आप महसूस कर रही हैं? ऐसा कुछ समस्या है अभी आपको इस इसकी वज़ह से?
जी हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है मुझे, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अ, जैसे बहुत ज़्यादा अभाव में हूँ किसी अ, नींद तो ठीक है कर लेते हैं पर, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मैं अपने तनाव और निराशा में, बहुत ज़्यादा उलझनों में फंसी हुई हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं अ, मुझे बहुत ज़्यादा कई बार ऐसे मेरे हाथ भी अ, जैसे हिलने लगते हैं, डर से या शायद उस तनाव से। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं काम ही छोड़ दूँ। मुझे उस प्रेरणा की बड़ी कमी महसूस हो रही है कि मुझे काम तो करना है पर कई बार ऐसे लगता है कि जैसे इस ये सब गुज़रने से इन सब चीज़ें जो मुझ पर बीत रही है उस वज़ह से मैं काम करना ही छोड़ दूँ।
जी। जी बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ। आपकी स्थिति काफ़ी चिंतापूर्ण हैं। ये चिंता चिंतायुक्त हैं, तो इससे निपटने के लिए ना आप क्या कीजिए पहले तो अपनी जो दिनचर्या हैं, उस पे ध्यान दीजिए कि आपका जो ज़्यादातर जैसे समय है, जिसे आप काम पे दे रहे हो, तो उसको उसको बेहतर बनाने के लिए आपके जो बाकी का जो समय होता हैं, जिस पे आप जैसे आराम करते हो घर पे या अपने परिवार वालों के साथ में हो, तो वहाँ पे भी आपको ना काम करना है कि कहीं न कहीं आपको आराम करना हैं। आपको मानसिक शांति की ओर जाना हैं, तभी आप जो ऑफ़िस के जो शक समय हैं, जहाँ पे आप अपना प्रदर्शन सुधारना चाहते हो उसपे आपको प्रदर्शन सुधर पाएगा, कब? जब आप अपनी जो बाकी का जो समय है, उसमें आप अच्छे तरीक़े से अपने जो भी आपकी दिनचर्या हैं, उसका पालन करोगे। आपको समय पे सोना हैं, समय पे उठना हैं और जो आपका पोषण है, सही डाइट भी लेनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो मानसिक विकास, मानसिक शांति और शारीरिक शा विकास भी अच्छे से हो। ताकि आपको किसी तरीक़े का तनाव और इससे निपटने में आसानी जाए। इसके अलावा आप ना, क्या कर सकते हैं, छोटे-छोटे जो लक्ष्य बना सकते हैं अपने लिए। क्या है कि अगर आपको समस्या आ रही है कि, जो प्रदर्शन में जो ठहराव हो गया हैं, आपको प्रेरणा नहीं मिल रही, तो आप ना कभी ऐसा चिंता मत करिए कि एकदम से मैं ये सब ठीक कर दूँगी। जी, समय लगता है चीज़ों को स ठीक होने में। आप क्या करिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाइए कि, चलो आज मैं इतना जो टारगेट हैं उसे ख़त्म करूँगी या आज मैं जो भी पेंडिंग काम हैं पहले उसको करूँगी। इस तरीक़े के लक्ष्य बनाइए, दिन में भी आप लक्ष्य बना सकते हैं कि आज मैं इतने बजे तक ये करूँगी। आज इतने बजे तक ये कर लूँगी। और बिल्कुल भी आप इसको अपने आप को ना च उसमें मत डालिए अ, बिल्कुल दबाव में ना डालें कि मुझे आज करना ही हैं। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा बड़े लक्ष्य ना बनाएँ। छोटे से शुरुआत करें, ताकि फ़िर उसको आप धीरे-धीरे जैसे आपके लक्ष्य क संपूर्ण करने की ज वो जो आदत हैं वो बढ़ जाएगी, तो आप उसको लक्ष्य को बड़ा बना सकते हैं। अपनी जो भी प्रगति है, उसको रिकॉर्ड करते रहे कि आज मैंने इतना काम किया हैं, अपने लक्ष्य का इतना पूर्ण किया हैं। इसको रिकॉर्ड करते रहें और फ़िर इसको आप अग सुधार करते रहे अगर आपको महसूस हो रहा हैं कि इसको नहीं हम मैं जो काम कर रही हूँ, उस थोड़ा सुधार करना चाहिए। इस तरीक़े से अगर आप अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करेंगे और लक्ष्य को छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएगी, तो आपको बिल्कुल जो समस्या आ रही हैं, ठहराव महसूस कर रहे हैं और आपको काम की समस्या आ रही हैं कि समय पे नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि लोग आपको कहेंगे। या आपने सही से काम नहीं किया हैं, तो वो जो समस्या हैं ना वो धीरे-धीरे दूर हो जाएगी। और आप अपने आप को बिल्कुल ओवरलोड महसूस ना करें। बिल्कुल अगर आपको समस्या आती हैं, तो कहीं न कहीं आपके सहकर्मी हैं, उनसे भी बात करें, आपके दोस्तों से बात करें। बिल्कुल इसमें आपको किसी से अगर समर्थन लेने की आवश्यकता हैं या किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता हैं, बिल्कुल मत हिचकाएँ हिचकिचाएँ और अपनी जो कि अ, मानसिक शांति को सर्वोपरि रखें, चाहे कितना भी कुछ तनाव हो, कितना भी कुछ दबाव हो। यही मेरी आपसे अ, ये ही आपसे सलाह हैं और यही उम्मीद हैं कि आप इस समस्या से अ, निपट सकते हो मेरी सलाह मान के।
जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी हर सलाह और हर सुझाव बहुत अच्छे से समझ में आया और मैं, बिल्कुल अपने जीवन में इनको अपनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं बहुत आभारी हूँ, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा हैं आपसे बात करके और आपके सुझाव जानकर मुझे, बहुत ही राहत महसूस हो रही हैं। मैं आपके बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपके सुझावों के लिए।
जी, जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद और उम्मीद हैं कि मेरी मेरी सलाह से आपका जीवन अच्छा बन पाएगा। जी, धन्यवाद।